Ja, du, ich, äh ich wollte mal mit dir über, äh, ein kleines Problem reden. Und, ähm, ja, bisschen Frustration lassen und auch, äh, schauen, ähm, so ob ich das Richtige mache, ne? Weil ich, ähm, habe so 'n bisschen Probleme mit meinem Schlaf und das habe ich auch schon ziemlich lange, ne? Und, ähm, da werde ich jetzt halt tagsüber manchmal auch dann sehr müde, vor allem, wenn ich mal nur so 5 Stunden geschlafen habe, ne? Und, ähm, <clears throat> manchmal bin ich dann echt, äh, so erschöpft, ähm, dass ich mich dann hinlege, ne?
Mhm. Ja.
Und nicht so richtig einschlafe, aber so im Halbschlaf da mal bin für, ähm, 'ne, äh, 1/2, 3/4 Stunde, ne? Ähm, und dann, ähm, trinke ich irgendwie 'ne Cola oder oder 'n Tee, <clears throat> damit ich wieder richtig wach werde. Und dann geht's erstmal wieder, aber, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich produktiv ist, um mir halt mit dem Schlafen zu helfen oder eher kontraproduktiv, ähm, weil man liest ja oft so viel. Wenn man halt Schlafstörungen hat, soll man eigentlich keine Nickerchen machen, ne? <clears throat> Und noch 'n bisschen Kontext zu geben. Ähm, ich arbeite von zu Hause, ne, ähm, immer freiberuflich tätig, so habe ich also relativ viel Flexibilität, das auch mal zu machen. Aber, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Nickerchen wirklich gut für mich sind und ich habe eigentlich, äh es hilft mir dann so am Tag wieder Energie zu schöpfen, aber nimmt mir halt auch von meiner Arbeitszeit und ich habe eigentlich auch, ähm
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja.
äh, so insgesamt, ähm, keine Verbesserung gespürt, ne?
Okay, verstehe. Und hast du dann hast du dann, äh, nachts sagen wir mal die Probleme beim Einschlafen oder hast du eher so die Probleme, nachdem du eingeschlafen bist, u d u durchzuschlafen, wie sieht es denn bei dir eher beim Einschlafen, okay. Und du hast auch gemeint, du bist freiberuflich und, äh, arbeitest von zu Hause aus. Hast du denn, ähm, bestimmte Arbeitszeiten, wo du dann sagst: „Okay, von, äh, 8 bis 5 oder oder 9 bis 6, das sind deine Arbeitszeiten und danach hörst du auf zu arbeiten?“ Oder ist es tatsächlich so, dass, weil du jetzt auch zuhau von zu Hause aus arbeitest, dass du dir dann denkst: „Ah ja, gut, ich könnte nochmal 2, 3 Stündchen dranhängen“ und, äh und hast deine Mittagspause auch noch am Schreibtisch und im Endeffekt arbeitest du 12 Stunden am Tag und das laugt dich ja dann auch Energ also, vom vom von der Energie her auch aus. Mhm, okay.
Also, eher beim Einschlafen, ne. Ja, da hast du genau den Punkt getroffen. Als d es hängt dann, äh es findet tatsächlich oft so statt, dass ich da praktisch, ähm, ähm nach dem Abendessen, ne, dann schauen wir 'n bisschen Fernsehen und dann dann gehe ich meistens wieder Com zum Computer und lege noch mal für 'n paar Stunden los, weil ich einfach auch viel zu tun habe, ne? Und, ähm, um noch mal auf diese Nickerchen zurückzukommen, ne? Ähm, es hilft mir dann halt, äh ja, es hilft mir dann wieder ein bisschen Energie zu finden, aber, ähm, ich bin dann auch nach dem Nickerchen noch do nicht so richtig wach, ne? Ich muss dann halt, wie gesagt, erstmal irgendwie noch so 'n Tee trinken oder irgendwas mit Koffein. Und es, äh ja, es stiehlt mir halt eigentlich auch viel Zeit, ne? Wenn ich dann gleich mal so 'ne 3/4 Stunde mich hinlege, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ganz genau. Ja, richtig. Und dann schätze ich mal, dass das äh, dass so diese Nickerchen Zeit eher so n nach dem Mittagessen ist, so nachmittags, w was dann auch im Endeffekt deinen, äh, dein dein Schlafrhythmus halt abends dann stört, richtig?
Ja. Ja, das, äh, eh eher so am späten Nachmittag. Ich weiß nicht, halt wann ich wenn ich mal wirklich so 'n wirklich 'n Durchhänger habe, so, ich würde mal sagen, ähm, zwischen 3 und 5 findet das meistens statt.
Mhm. Ja. Okay. Also, diese dies diesen Nachmittagstief, den kennen tatsächlich viele, äh, äh, auch auch es hat auch viel mit dem mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Aber bei dir hört sich es eh eher so an, dass du w tatsächlich s sehr viel E Energie brau verbrauchst, um zu arbeiten und, äh, dementsprechend dann auch kaum Zeit hast, ähm, dich selber aufzuladen. Also, es ist so wie sich das anhört, ist es wirklich so, du du wachst auf, du bist am Computer, du checkst deine E-Mails und machst, was du machen musst und dann hast du deine Mittagspause und dann arbeitest du weiter und dann ist ja schon dein Tief, weil du ja am im Abend davor nicht richtig schlafen konntest. Und dann ist es jetzt so 'n Teufelskreis, dann dann hältst du dein Nickerchen, dann dann, ähm, u wegen dem Nickerchen kannst du dann abends nicht mehr einschlafen und dann fängt das Gleiche nochmal von vorne an.
Genau. Ja. Genau. Und, äh, n äh, das ist auch so, dass ich praktisch eigentlich <clears throat> weil ich dann auch, äh, ähm, relativ spät auf aufstehe und das, äh, finde ich eig das eigentlich auch gut für m für mich persönlich, weil, ähm, so diesen Druck nicht den Wecker zu stellen, das hilft mir dann, glaube ich schon so 'n bisschen beim Schlafen, ne, ähm, und ich bin auch 'ne Nachteule, das passt eigentlich ganz gut, ne, ähm, nur halt ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ob ich diese Nickerchen wirklich machen sollte oder ob ich gleich dran bleiben sollte, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Ja, also, kurz vor Abend, also, zwischen 3:00 und 5:00, wenn du die Nickerchen dann hältst, dann hat das auf jeden Fall ein negativen Effekt auf deinen Schlaf. Wenn du dann versuchst, vielleicht so diese Nickerchenzeit zwischen 11:00 und 1:00 zu halten, also, so eher gegen Mittags und dann dein deine Mittagspause danach, ähm, nimmst, also oder oder nach nachdem du, ähm, aufwachst, so gegen 13:00 dann e erstmal deine Mittagspause nimmst. Vielleicht könnte das mit deiner mit deinem Schlafrhythmus abends dann auch helfen. Oder was ich dir auch raten könnte, na natürlich musst du das se für dich selber entscheiden, ob das ob das mit der Arbeit auch klappt oder nicht. Aber vielleicht einen Wecker stellen, also, auf dein Handy eine ein Art Erinnerung, ähm, mit den Uhrzeiten, als ob du im Büro arbeiten würdest. Also, sagen wir mal um 8, 9:00 anfangen, um 12:00 deine Mittagspause, in deinem Fall wäre es dann dein dein deine Nickerchenzeit, dann nimmst du deine 0,75 Stunde, Stunde, ähm, klein kleines Schläfchen. Und nachdem du aufgewacht bist, kannst du deine Mittagspause einnehmen und dann um 5, 6:00 ist dann quasi Feierabend. Dann dann ist wirklich jetzt jetzt jetzt muss die Batterie wieder aufgeladen werden mit, ähm mit Freunden, mit mit irgendwie Bekannten, Verwandten. Vielleicht mit 'ner mit 'ner Aktivität, mit einem guten Buch und, ähm, dann kannst du noch 'n bisschen runterkommen von der von dem von der gro von dem täglichen Ener Energieverbrauch und könntest dann abends dann wahrscheinlich 'n bisschen besser oder sogar bisschen länger schlafen, was dann für den nächsten Tag dann an an an eine bessere Auswirkung haben könnte.
Mhm. Mhm. Mhm. <clears throat> Ja. Ja klar, ich meine, das macht auch alles, äh, so Sinn, ne? Aber, ähm, bei mir ist es praktisch so, dass ich wirklich dann, ähm, eher so 'ne Nachteule bin und dann um 1:00 nachts ins Bett gehe und dann irgendwie so um 11, 12:00 auf äh, anfange und halt, ähm, das Nickerch also, wenn ich das jetzt, äh das Nickerchen kann ich auch irgendwie nicht so planen. Weil, ich meine, manche Tage mache ich das gar nicht, ne? Und, ähm, ich mache das eigentlich dann, wenn ich wirklich Müdigkeit verspüre verspüre. Aber das B Blöde ist halt eigentlich auch noch, dass, ähm, ich eigentlich auch so busy bin, dass ich eigentlich auch gar nicht die Zeit habe, mich mal so 45 Minuten hinzulegen. Und ich habe mal irgendwas gehört von, äh da gibt's auch so was wie Power Naps, ne, dass man irgendwie, äh das dauert dann irgendwie nur 5 Minuten und dass man das nutzt, Energie zu schaffen. Aber, ähm, ich habe mich ich hatte eigentlich noch keine Zeit, so mich, äh, darüber zu informieren. Und dann habe ich, ähm, ähm ja, äh, das habe ich gedacht, äh, äh, da müsste ich mal nachschauen. Also, das würde mir vielleicht die Zeit sparen. Und ich mache ja auch ganz gerne so mitten am Tag dann mal, ähm, 'ne Pause, um bisschen vom Schreibtisch wegzukommen und halt auch Sport zu machen, ne?
Mhm. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Äh, diese diese 5 Minuten Schlaf, diese Power Naps oder auch Managerschlaf genannt, ähm, die das gibt's tatsächlich. Das funktioniert auch, aber, äh, ich würde an deiner Stelle auch mal 'n bisschen weiter darüber reinlesen, weil das ist ja aber auch nicht gut für deinen Kreislauf oder für dein Herzen. Weil du du lädst quasi deine Energie nur für 'ne kurze Zeit auf. Sagen wir mal, ähm, wenn wir jetzt mal 'n 'ne Batterie als als Beispiel nehmen: Du lädst deine Batterie f 5 % auf, damit du sie wieder für 20 %, ähm, benutzen kannst. Und das geht nur für 'ne Weile, bis es dann wirklich, äh, gesundheitlich dann auch negative Effekte hat. Also, es funktioniert, ja, äh, d d das das funktioniert auf jeden Fall, aber ist gesundheitlich auch, äh, ziemlich schädlich. Also, äh, äh, lies ja, lies Ja, natürlich. Lese dir das mal durch und und vi vielleicht klappt das ja 1, 2 Mal so im Notfall vielleicht, aber so über 'ne längere Zeit oder so für 'n für 'n längeren Zeitraum ist das auf jeden Fall nicht ratsam.
Mhm. Okay, verstehe, mhm. Mhm. Okay, ja danke, dass du mir das mal sagst. <clears throat> Okay, also, dann, äh, mhm dann ich meine, ich ka ich kann es mal ausprobieren, aber schön, dass du das sagst, dass es praktisch, äh, nicht was ist, was man so in seine Routine einbauen, äh, ähm, kann, also, auf die Dauer. Äh, das ist eigentlich, ähm, eher, ähm, äh, nicht so gut für die Gesundheit ist. Und das möchte ich natürlich auch nicht, ne? Ich meine, das Ziel wäre eher so, ähm, dass ich praktisch, äh, genug Energie habe, dass ich eigen eigentlich diese Nickerchen nicht mehr, äh, machen müsste. Das würde mir, also, helfen, mehr Arbeit zu erledigen. Ähm, auf der anderen Seite dann halt, ähm, äh, möchte ich so sie benutzen, praktisch, um wach zu bleiben. Aber ich merke dann auch halt, äh, wie gesagt, dass ich dann wieder zu Koffein greife, um von den Nickerchen dann auch wieder richtig wach zu werden. Und dann hilft's halt erst, ne? Aber, ähm, ja.
Aber Ja. Mhm. Genau. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Und lass mich mal lass mich mal kurz nachfragen, wann trinkst du denn dein deine 1. Tasse Kaffee am Morgen? Sobald du aufgewacht bist oder oder wartest du dann, sage ich mal 1 Stündchen oder 2?
Ja. Ähm, so 1 Stunde später, wenn ich dann am Schreibtisch sitze.
Okay. Okay, weil das ist ja schon wichtig, dass du deinen Kaffee nicht als 1., also, gleich nach dem Wachwerden, ähm, einnimmst, weil weil das das, ähm das beeinflusst dann auch so dein Energielevel durch, ähm, den für für den ganzen Tag. Also, versuch da wirklich j ja, ge genau, versuch da wirklich mal in 90 Minuten, ähm, nachdem du aufgewacht bist, keinen Kaffee zu trinken und dann nach der 90. Minute ist ist ist es eher angebracht. Weil dann dann dann wacht dein Körper automatisch und von alleine auf und braucht dann diesen Koffeinkick nicht. Und n n nach diesen 90 Minuten, nachdem du dann Koffe Kaffee getrunken hast, dann, äh dann, äh dann ist das eher so balanciert. Sonst sonst wirst du ständig am C Crash nichts einnehmen, ja.
Okay, das ist gut zu wissen. Mhm. Okay, das hört sich total gut an, ne? Ja. Dann danke ich dir erstmal für die echt, äh, guten Ratschläge. Ähm, da hast du mir jetzt auch viel, äh, Neues erzählt, was ich gar nicht so wusste. Und, ähm, ich werde da auch nochmal, ähm, bisschen im Internet, ähm, nachlesen und werde mir das zu Herzen nehmen, ne? Also vielen, vielen Dank.
Mhm. Ja. Alles klar, mach das. Ja, gerne doch. Und bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.